えっと、あの、新しい場所に引っ越しなんかされて、で、あの、まず最初に取るべき一歩って、なんで、ちょ、ね？あの、引っ越してきた翌日に、まず最初にやることを教えてもらえますか？
はい。 うーん、そうですね。私、今までに、あの、8回ほどね、引っ越ししてるんですけど
ええ。 ああ、え、結構お引っ越しされてますね。
そうなんですよ。で、翌日にちょっと行動起こすのはちょっと大変なんですけど、いっしゅうかん以内には、あの、必ずご近所に、あの、ご挨拶に行くようにしていて、で、その時にあの、やっぱ名前をね覚えるのがすごく大変じゃないですか、でも名前を覚えてもらうのが、私は、あの、新しい地域に入った時に、早くその人達と仲良くなる第一歩だと思ってるので、あの、必ずね、ご挨拶の時に、あの、年賀状なり、あの、私は海外に住んでるので、海外では、あの、ホリデーカード？を作るんで、それを持ってくんです。そうすると家族の写真と、あと名前がね、書いてあるので
え、ええ。 うん、うーん。 うんうん。 は、はあ。 そうですよね、うん。 うん、うん。 ええ。 ええ。 ええ。 はいはい。 ええええ。 ええ。
それを持って行って、あの、必ずご近所の方にご挨拶するようにしてます。
へえ、そ、ホリデーカードっていうのは、結構、あの、一般的で皆さん使ってるんですかね、海外では？
うん。 そうですね。あの、私の住む、う、国では、皆さん必ずクリスマスかもしくは新年の前のご挨拶というか、新年中にあの、カードをね、送るように、ん、っていう習慣があります。
ええ。 うん。 へえ、で、あの、家族の、あの、なんか写真とか名前とかも書いてあるんですね？
うん。 そうですね。写真ほんと、あの、日本で言う年賀状？で、一緒で。あの、写真があって。でね、家族みんなの名前も書いてあるので。そうすると皆さんやっぱり覚えてくれて、で、すぐ声を掛けてくださるので。それはああの、クリスマスとかそういう時期が近くなくても、引っ越した時には、あの、前年度の余ってたら、持ってってって必ずやりますね。
ええ。 はい。 ああああ。うんうんうん。 うんうん。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 ああ、なるほど。それだと分かりやすいですよね。ご家族のメンバーも、ああああ、あの、こんな方いらっしゃるんだなって、分かりますもんね。
はい、そうなんですよ。
へえ。 そうすると、あの、それを、あの、お渡しして。で、向こうもああの、ホリデーカードをくれたりとか、そういうこともあるんです？
ふん。 うん、その場ではないですけど。やっぱり、近所付き合いが始まるので。そうすればね、あの、その時期になれば貰いますね。
うん。 うん。 うん。
うん。で、その、名前を覚えてもらうと、今度、あの、色々ご近所でのね、パーティーとか、あと、地域のイベントにも、あの「こういうのがあるから行ってみる？」って声を掛けてくださるんですよ。
うん。 うん。 え、いいですね、うーん。やっぱりね、名前が分かん <chuckles> ないと声掛けづらいし、あ、日本人の ってね、海外ではやっぱり、あの、まあ、色んな日本人の名前ってあるから、あの、カードがあれば、あの、あとから見返して分かるけど、「なになにです」って言っただけでは、やっぱりちょっと1回で覚えるっていうのはむつかしい名前もいっぱいありますよね。
はい。 そうなんですよね。 うん。 そうなんですよね、ほんとに。で、やっぱ名前間違っちゃいけないって皆さんね、お思われるし、自分もそうじゃないですか、誰かと新しい時に、ね、会った新しい方と出会った時に、名前をい、ゆっていただいたのに忘れちゃつい忘れちゃって、でも、間違っちゃいけないっていう思い、恐怖心があって、なんかそれからなかなか話し掛けられずにいたりすることがあったので
ん。 うん。 うん。 ん、ありますよね。うん。 うん。 あ、うん、うん。うんうん。
ま、その8回引っ越してきた中で、や、も、名前を教えあの覚えていただくのが一番だなって思って、ここ最近ですね、うん、ここ7年ぐらいはそうしてます。
ええ。 うん、うん。うん。 ははあ、すごいいいアイディアですね。なんかこうビジュアル的に覚えてもらうっていうのはいいですよね、そのあの、も実際に文字で見ると、やっぱり違いますよね。海外だとあのやっぱり、日本だと表札に苗字が載ってるっていうのはよくありますけど、海外では、なに、なに、なん番地のなにとか、数字では、あの、おうちに書いてあったりするけど、なかなか名前で載ってないっていう国もありますよね。
ふんふん。 は。 そうですね、そうです。うん、おっしゃる通りで、私の住んでる地域も、あの、家のね番号はあるんですけど
うん、うん。 ええ。 うんうん。
名前は書いてないので
ああ。
そうなんですよ。
ぱりね。あの、そうすると、あの、え、結構覚えてもらえて、そのイベントとかのお知らせもしてもらえたり、あの、しますよね。それでなんか、あの、こ、例えば、日本だと、あの、まあ、えっと、集合住宅とかだったら、敢えて挨拶しない方がいいとか、ま、あの、都会とかですね、うんと、そういう場合もあるしれないんですけど、あの、なんか、そういう危険性とかそういうのも、あの、あんまり感じられないので、そういうのを配ってくれるってことです、うん。
うん。 はい。 うん。 はい。 ああ、そうですね。ま、あの、そういう集合住宅に住んだことはないので、あの、何ていうのかな、きんりほんとに、お隣？
うんうん。 うんうん。 うんうんうん。
左右のお隣と、あと目の前の方とか。そういうところにお配りして。
うん。 ああ。
で、そこから大体、近所付き合いが広がっていく感じですね。
うんうん。 ああ、そうですよね。相手の方にとっても、どんな人が越して来たんだろうと思って挨拶に来たのはいいけど、名前ここ「何々です」って言われて、全然分かんないし、なんかその後の、別に繋がりもないまま終わってしまうということも、あるかもしれないですもんね。
うーん。 そうなんですよね。で、やあの、私の住んでる、う地域では、あの、お引越しで新しい方が来ると、そこにもう住んでられる方が、あの、どうずあ、こちらのなんていうのかな、「近所にようこそ」って言って、あの、ギフトをね、ちょっとしたクッキーとか手作りのものだったり、あとは、なんか、ちょっとしたギあの、プレゼントを持って、新しいお宅に挨拶に行かれる方もいるんですよ。
うん。 ええ。 ええ。 ええ。 へえ。なんか、すごい優しいというか、親切というか。 人と人との 距離が
そうですね。近所付合いをうまくしようという、ね。そういう、前向きな気持ちが伝わりますよね。そうやってやってもらえるとね。
ええ。 うんうんうん。 なるほど。すごい、いいですね。その、あの、ホリデーカードをお配りするっていうのは、すごいいいアイデアだと思うし、あの、ちのから来てもらうっていうのも、とっても嬉しくて。こちらからも、じゃあ、なんか、ちょっと持ってって、ちょっと繋がりを深めてみようかな、とかいう気持ちにもなったりするし。すごい。いい ちですね。
うん。 うーん。 そうなんですよ。うーん、そうなんです。で、私があと、次にするのが
ええええ。
えっと、スポーツをしてるんですけど、私の趣味であるテニスを。で、その地域のテニスのチームがあるかどうかを見て、もしくはテニスクラブがあるかどうかを見て、そこに必ずね、入るようにするんです。
うん。 おお。うん。 うんうん。
で、そうすると地域の方ともすぐ、あの、仲良くなれますし
うんうん。
ん、で、イベントももちろんそうですし、やっぱりスポーツを通して知り合うと、なんか、すぐ仲良くなれるんですよね。
うーん。 うーん。 ああ、なんか分かるような気がしますね。やっぱり、ただ、ちょっと、あの、あの、なんか、お茶したりとか、ちょっとパーティーでお話するっていうのも近づけますけど、スポーツって、こう、一緒に、あの、やるわけだから、そのアクティビティを、なんか、気持ちも共有できたりとか、も、なんか、チームで、あの、ダブルスでやったりすれば、やっぱりのなんか、こう、勝った負けたっていうその悔しい気持ちとか嬉しい気持ちを一緒に共有できますもんね。
うーん。 はい。 うーん。 はい。 うーん。 そうなんですよ。で、なんか、すごく早いなと思うんですよね。テニスで知り合った方たちと、あの、んとの親交が深まるのは、ご近所の方より早かったりするんですよ。
うーん。 ええ。 あ、あ。
うん、1回なんかテニスクラブに行って、あの、顔を出して、いあの、一緒に試合とかプレーとかしたりすると、次もどんどんどんどん、あの、「じゃ、電話番号教えてよ」から始まって、「じゃ、あの、私の仲間紹介するから、このよ曜日に来ない？」とか、お誘いをねいただいたりして
うんうんうん。 うん。 うんうんうん。 うんうんうん。 ああ、嬉しいですね。
そうですね。で、もう、私はもうほんとにそこから、今度はあの、地域のボランティアだったりお祭りとかそういう情報を得て
うん。 うんうん。 うんうん。
その新しい地域での、人のつながりを作ってます。
うんうん。へえ、すごい、いいですね。やっぱりなんか、あの、そのただおんなじ地域に住んでいるっていうのでも、まあ共通の気持ちって、あの、あったりしますけど、そのおんなじことが好きとか、おんなじことを同時にやってるとか、そういうのでつながれるっていうのは、また特別な感じがきっとありますよね。
はい。 うん。 そうですね。やっぱりなんか、学生の時の部活を思い出すなって、いつも思うんですけど
ん。 あ、へえ。
や、すごく、すね、近く、うん、親しくなりますよね、スポーツを通すと。
うーん。 ああ、そっかそっか。それでなんか、あの、まあ、最初はそのテニスのつながりで、じゃあ、もう、ちょっと電話番号とか交換し合って、こうまた連絡取り合ったりして、どんどん、どんどんつながりが深まっていって、なんかほんとに、なんかあの、結構早いでしょうね。あの、全然知らない地域に行ったとしても、なんか、そういうつながりってじゃあ、なんかどんどん、どんどん、そう、ボランティアとかお祭りとかつながっていくと、なんかこう、こんな出会いがあったとか、なんか、あの面白いエピソードとかあったりします？
はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 そうですね、あの、ここに今住んでる地域が、えっと、これで5年目なんですけど
ええ。 ええええ。
私の、この海外で住ん海外、過去10、はあ、海外が今年で18年目なんですね。で、その生活の中で、この地域が一番長く住んでるんですよ。で、ここに来て初めて、あの、図書館でのボランティアっていうのに、あの、興味を持ちまして。というのも、やっぱりテニスのお友達が、図書館で子供に絵の読み聞かせだったり、あの、国際、なん、なんでしょうね、国際的な色んな文化を紹介する週があったりとかして、なんか「すごく楽しい催しをやってるんだよ」って教えていただいて、で、そこからのつながりでボランティアをすることになったんですね。で、今までほんと、あの、司書の方のおひ、お仕事とかほんとに知らなかったんですけど、どういうふうに、あの、本が並んでるかとか
ああ、長いですね。 うーん。 ええ。 ああ。 図書館に行ってやってええ、うん。 あ、へえ。 ね。 ええええ。 ああ。 ええ。 ええ。
どういうふうに保護カバーをつけるかとか、なんか、そういうのまで教えてくださる、ほんとご年配の、はちじゅういくつの、あの、こ、素敵な女性に出会って、で、その方に、あの私はね、ん、彼女からしたら私外国人なので、あの「初めてやるんですけど、教えてもらえますか？」って言ったら、もうほんとに親切に手取り足取り教えていただいて
あ、ああああ、あ。 ええ。 うん。 ええ。 うんうん。 へえ。
で、その方はもう現役の時はやっぱずっと図書 図書室？図書館とかにで、勤めてらす司書の方で、で、引退してからは地域のところ、図書館で、はい、ボランティアしてて、学校でもボランティアしてるんですよ。
うん。 へえ。 うふん、うん。 へえ、すごい、なんか、もう、図書館の専門家というか、もうね、 してるわけなんですね。
そうなんです。 うん。で、ほんとにその方に教えていただいて、学んだことがすごいいっぱいあって、あの、ただ単に本って、あの、本だのねのね、後ろにべったりつけちゃいけないとかね、あの
うん。 へえ。 あ、へえ。
そういう、いい、ううん、なんでしょうね、いろんな細かいことまで教えていただいて。
うーん。
あの、年齢差はあるんですけど、あの、ボランティアやった後にその後お茶しに行ったりして。
ええ。 うん、うーん。
なんか、私にとってはすごく大事にしたい
ええ。 うんうん。
関係ですね。
え、そうなんですか。なんか素敵ですね。なんか図書館のことってそう、やってみないと確かに、そのカバーの付け方なんて思ってもいないですよね。どうやってつけるんだろうなんて。だけど ね、興味湧いてきます。
うーん。 そうなんですよね。図書館ってね、人生の中で皆さん何十回、何百回も利用したことはあると思うんですけど、やっぱそういう職に就いてなければ見なかったこと？
うーん。 ええ。
ていうのがすごく目につくようになって、あの、<chuckles> ここはいい図書館だなとか見るようになりましたね。
へえ。 うんうん。あ、ええ、図書館の見方もちょっと変わっちゃうわけですね。へえ、そうなんですか。なんかお話伺ってたら、こう結構なんか性格的にも、あのなんか、人と繋がりたいなっていう積極的なお気持ちっていうんですかね、すごい伝わってきますけど、そのさっき伺ったホリデーカードって例えばなんか、ちょっと内向的な性格の方だったりしても、なんかそれ使ってすごくあの地域の方とちょっと距離を縮められるなっていう、そんな感じ受けましたね。すごくいいアイデアですね。今日 ね、うん。
<giggles> はい。 うん。 そうですね。うん、なんかね、ちっちゃい名刺でもいいと思うんですよね。
あ。へえ、なるほどね。それがあるとないとじゃやっぱりね、ちょっと今後のお付き合いに違ってきますもんね。 いい。
うん。 はい。あの、是非、お勧めです。
ああ、なんか興味深いです。今日は色々あの楽しいお話聞かせていただいて、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、またぜひ聞かせてください。
はい。